あ、多いんですよ。多くて、硬くて、あのうねったりするんで、そう。ロングだったらもう束ねられちゃうからいいんですけど、こう切ったりするとやっぱりちょっと頑張んないとみたいに。なったりもして。でもくせ毛でもね、なんか綺麗にこう、いい感じにクル友人とかでもすごいクルクルしてる子とか、でも逆にうまくパーマをかけたのかなってぐらいいい感じのクルクル具合の子とかもいたりして、やっぱりそう付き合い方が上手い人は上手いなっていうに思ったりして、自分もね。
あ。あ、はい。あ、はい。 あ、はい。 あ、はい。 あ、なるほど。 私は あ、はい。 はい。 はい。 はい。 確かに。 確かに、いいくせ毛もありますよね、可愛く見える。
うーん、スタイリングとかもね、なんか工夫ができるのかなと思いつつ、そう、わかります。悩みね、尽きないですよね、そういうところも。
あ、はい。 あ、はい。